بُصّ، يعني ما ما هي مش بالضبط كده، بس في أغاني باسمَعها اللي يعني في اللي هو إيه، لمّا كنّا بنقول قبْل كده إن في في أغاني مثلًا بتأثّر فيَّ وكده آه، بس الأغاني اللي أنا كنت باسمَعها في فترة معيّنة من حياتي. اللي هو يعني باحس إن الأغاني كده بترجّعني مثلًا 10، 11 سَنة 15 سَنة لورا في الفترة دي مثلًا، فاللي هو الفترة دي مثلًا لو أنا كنت مبسوط فيها أنا دلوقتي هالاقي نفْسي مبسوط، بسبب إن أنا كنت مبسوط الفترة دي، ولو كنت متضايق الفترة دي مثلًا أو مش في أحسن حاجة، فلو جيت مثلًا سمِعت الأغنية دلوقتي ه هالاقي نفْسي اتضايقت، فالأغاني اللي أنا كنت باسمَعها زمان ومرتبطة معايا بmood معيّن هاحس إن آآ هتأثّر فيَّ ساعتها واللي هي ممكن تخلّيني بقى يا إمّا فرحان، ممكن أدمّع وأنا باسمَعها مش عارف إيه، فالأغاني دي ع اللي كنت باسمَعها زمان دي، هي دي اللي بتأثّر فيَّ أوي.
إمم. ماشي. إمم. جميل. إمم. حلو أوي. إمم. جميل أوي، جميل. يعني أنت الأغاني بتاعة زمان دي أ أيًا كان الmood اللي أنت تسمَعها فيه لمّا بترجَع تسمَعها دلوقتي تاني بت بتفتكَر كلّ اللي كان حاصل في الفترة دي صح؟ وتحس نفْس الإحساس و
بالضبط كده، أكِن بُص، أكِن آلة زمنية كده رجّعتني للماضي، فافتكر بقى كل حاجة بقى.
جميل أوي ده. آه، آه. طَب الموضوع ده بالنسبة لك بيكُون حاجة حلوة والّا بيكُون حاجة آآ، لأ أنت مش حابب إن أنت تحس الإحساس ده، بالذات يعني إن أنت أغلَب الأغاني اللي أنت بتحبها أو ذوقك هو حاجة حزينة فهيبقى أغلَب المواقِف مثلًا مرتبِطة بحُزن أو حاجة؟
لأ، ما أنا كنت زمان ما كنتش كده، ب زمان كنت باسمَع حاجة غريبة أوي، كنت باسمَع أغاني إنجليزي بس، ويعني وأنا صغيّر كده في فترة إعدادي مثلًا، تانية إعدادي، تالتة إعدادي، أنا كنت باسمَع أغاني إنجليزي بس، أسمَع Ed Sheeran، Justin Bieber، One Direction، الحاجات بتاعة المراهقة دي آآ Adele، مش عارف إيه، imagine dragons، ف وجات ف باسمَعها بس، اللي هو ولا حتى ب-باسمَعش عربي، مش مهرجانات بقى، لأ ما باسمَعش عربي أصلًا. ف آآ ف صق الذك
إمم. إمم. أيوه، أيوه. أيوه، أيوه. جميل. إمم، إمم، إمم. جميل جدًا. مش مرتبِطة معاك يعني بحُزن يعني ف الموضوع لأ. أيوه.
لا، لأ، لأ، الذك الذكريات بتاعتي بقى مرتبِطة بالفترة دي كلّها في حياتي بالأغاني دي، فلمّا مثلًا جيت أسمَعها من قريّب كتبتها بقى على اليوتيوب وجيت سمَعت افتكَرت بقى بُص كلّ ال أيام بقى المدرسة وأيام التزويغ بتاع المدرسة ومش عارف إيه، ومش عارف إيه، ف والإمتحانات وكده، فاللي هو بُص كان إحساس جميل أوي ساعتها.
جميل آوي. <laughs> جميل.

أيوه أيوه أيوه.
الأغنية دي بجد اللي هو بُص هي م هي جات كده اللي هو كنت ف هابقى أحكِي لك حكاية كمان شويّة كده كمان عن اليوم بتاع خطوبتي، أنا أنا واحد اللي هو مالوش في الأغاني خ مالوش في المهرجانات، بس ليَّ في الأغاني بس ليَّ في الأغاني الكئيبة، أنا باسمع أغاني كئيبة بس. تمام، اللي هو بقى
جميل. حلو آه. د د ده أصلًا أنت بتحب الأغاني الكئيبة، هو د ده نوعك المفضل في الموسيقى؟
آه، آه يعني تامر عاشور بقى، ومُسلم اتنسيت ومش عارف إيه، و لأ أغ أغاني كئيبة بس.
امم. طب ثواني بقى ثواني أ أغاني كئيبة، وبتقول لي ياما، ياما، ياما إزاي ف فجِه منين ال
ما أنا أنا ه أنا هاحكِي لك بقى، هاحكِي لك، أنا جيت يوم خطوبتي يا م باشا اللي هو إيه، أنا ما باسمعش مهرجانات، وما باسمعش الأغاني اللي هي بتشتغل في الأفراح وكده، لإن أنا واحد ما بيرقصش ف آآ وت ومود المهرجانات ده مش مودي وكده، فاللي هو جيت يوم خطوبتي قبليها كده ب24 ساعة، لقيت بقى خطيبتي بتقول لي دي الأغاني اللي هتشتغل ومش عارف إيه وكده، وباعتة لي ليستة فأنا مش حافظ الأغاني دي، ولا هاعرف بقى أرقص عليها ولا كده، فقعدت اذاكر الأغاني دي. قعدت اللي هو إيه أفضل أشغّلها كده في لوب علشان أحفظها أكني باذاكر لإمتحان مثلًا، و ولو مثلًا اتلخبطت في حت
آه. حلو. امم. ماشي. جميل. حلو أوي. آه آه. ب بتذاكر بتذاكر لخطوبتَك، يعني أنت د ده أول شخص يذاكر لخطوبته حرفيًا آه. أيوه.
آه. <giggles> بالضبط كده عشان ما أنا هاتحط، وأصحابي يرقّصوني، ومش عارف إيه فمش هافضل كده، لأ لازم لازم هارقص، ولازم أكون حافظ الأغاني عشان أعرف أرقص.
جميل. حلو أوي.
فقعدت بقى وبس أغنية ياما، ياما دي بقى اللي هي إيه <tsk> آآ كنت باسمعها كتير، وكانت ترند وقتها فأنا كنت حافظ منها جزء يعني.
امم.
فالمهم الأغنية دي آآ اشتغلت بعد ما قعدت أحفظ المهرجانات شوية، ومش عارف إيه وكده، الأغنية دي اشتغلت في الخطوبة
جميل. ماشي.
فلقيتها ب لقيت صحابي شدّوني ومش عارف إيه، وقعدت أرقص عليها رقصة، ولبسوني نظارة وكده وف وكانوا مصورينّي ڤيديو، فلما الڤيديو ده بقى اتبعت لي بعدين لقيته ڤيديو جامد أوي، أوي، أوي واللي هو بُص يعني أنا كل شويّة تقريبًا بافضل أتفرج على الڤيديو ده، وأنا عمّال أرقص مع أصحابي بقى على الأغنية دي، ومش عارف إيه وباغنّي، وباهز دماغي، وأنا ضيعت فلوس ومش عارف إيه، وننط وكده، فبقيت كل بقى ما اسمع الأغنية دي في أي حتّة لازم لو أنا أنا
أي امم. أيوه أيوه. بتدخّلك بقى نفس المود بتاع ال بتاع الفرحة ده تاني، بتاع الفرح بتاعك أصلًا و وتعيشّك كده. جميل أوي.
الله ينور عليك آه، الل حتّى مثلًا لما بتشتغل في فرح يعني هي لسّه كانت مشتغلة في فرح قريب، أنا واحد ما بارق يعني مثلًا أنا رقصت يوم الخطوبة بتاعتي، وخلاص برضو مش ها هارجع ما ارقصش تاني، مش هاتحرك أصلًا <chuckles> فلسه كانت اشتغلت في فرح قريب، فمجرد ما اشتغلت أنا لقيت نفسي قُمت ويلّا بينا آآ رقصت ومش عارف إيه، حتّى استغربت نفسي اللي هو مش أ مش أنا اللي باتحكم في نفسي هى الأغنية اللي بتتحكم فيَّ.
امم. ماشي جميل. أيوه أيوه هي هي ارتبطت ارتبطت معاك خلاص بالذكرى بتاعة بقى الفرحة، وبتاعة البهجة، وبتاعة الطاقة والحماس، والتنتيط آه.
والڤيديو كل شوية، كل ما تشتغل أشوف الڤيديو وأنا بارقص مع العيال صحابي، ومش عارف إيه، فخلاص بقى اللي هو أنا عايز أفضل أكرر البتاعة دي تاني، فبجد أغنية جامدة أوي، أوي وبعيدة بقى ع خالص، خالص عن ذوقي بقى، اللي هو ذوق الكآبة ده.
جميل. حلو أوي.